ب باقُول له كده علشان هو يكون داعم ليّا كمان يعني مش ه مش هيخوّفني بقى، بالعكس هتلاقي تلقائي والله أي إنسان هيعمل كده، هتبُص تلاقيه يقُول لِك إيه؟ يا أخي على إيه إحنا زي بعض اتكلم قُل يا عم اللي في نِفْسك، واغلط يا عم وأنا سامعك، أي مخلوق لو عمل التمرين دهو والله مع بَني آدم هو خايف الّا يغلط قدّامه وهو بيتكّلم أو حتى قدّام الناس كُلّه حتى لو مسك ميكروفون، تخيّلي كده لو واحد ماسِك ميكروفون وقال لهم إيه معلش يا جماعة أنا أول على فكرة أنا باشوفه في الأفلام الأجنبي مثلًا كانوا بيطلبوا مثلًا آه الله، بيطلبوا مِنّه يقولوا كلمة مثلًا لميّت في كنيسة والّا حاجة، تبُصي تلاقيه يقول إيه "معلش سامحوني أنا مش باعرف أتكلم هو كان حبيبي آه"، والناس تبُص تلاقيها قاعدة سامعة ومش مش مت مش متضايقة، بيدعموه بعينيهم كده يدعموه قُل يا عم اللي نِفْسك فيه "طَب سامحوني والله أنا يمكن، آه، أنا بن باحبه أوي و وهو وهو فارقني وأنا مش قادر أعبّر عن حُبي ده بكلام لإن أنا مش متعود أقف قدّام ناس وأتكلم كده" تبُص تلاقي الناس بيقدّروه بشو كنت اشوفها في أفلام أجنبي والله.
جميل. تقلقش، أنا معاك، آه. صح. إمم. أيوه <chuckles> اهم. مش عارف أتكلم، أيوه. عادي، أيوه. صح، صح. أن إمم. أوك صح. شاي شايف إن ده بيكسر حاجز الخوف اللي عند الشخص أصلًا؟ ب لمّا يكون متوتر ده بيقلل من نسبة الخوف ب بالعكس ممكن بعد كده يكون بيتكلم بثقة أكتر بعد ما يقُول جملة زي دي.
آه و